Ну, вообще, я смотрю, м, в том числе и, о, оп определённых, как бы, людей. То есть, о, я читаю каких-то, м м, известных, как бы, людей в моей, м, среде, в моё в моей области. А, и я на них даже подписан. А, но при этом я абсолютно открыт к тому, чтобы почитать ленту, то есть какие-то подборки, о, от от алгоритма, скажем так, соцсети, потому что там часто, э, будет что-то полезное. Но ещё я люблю даже делать специальные такие вылазки. Это, например, э, смотреть человека, который мне нравится, и смотреть, на кого он подписан. И пытаться найти человека Да, да, по цепочке. При этом я пытаюсь найти человека, у которого меньше всего подписчиков, потому что, потому что этот человек, скажем так, ближе всего ко мне, то есть к земле, скажем так, э, с которым можно пообщаться.
Так. Ага. Мгм. Так. А, то есть по цепочке ты? Ага. А почему так? А, то есть ты считаешь, что некоторые некоторые, э, инфлюенсеры, а, они исключительно размещают свой материал, делятся своими мыслями, но они, м, недоступны, скажем так, широки широкой публикой, чтобы чтобы какие-то общения. Мгм.
Да. И они не общаются с аудиторией. Да, и они отвечают только вот другим инфлюенсерам, которые им пишут. То есть обычным людям они их не, э, замечают, э, наверно, потому что это им ничего не даст. То есть если они ответят на этот комментарий, то, о, м, никто, м, никакой от этого реакции не будет большого количества людей. А большая реакция будет, потому что аудитория там другого инфлюенсера как-то тут, скажем так, возбудится, начнёт реагировать на это всё, и, э, там будет обсуждение в комментариях. А если ответить на пост, на комментарий обычного человека, не инфлюенсера, без аудитории, то это ничего им не даст.
Ага. Так. М. М, понятно. Слушай, а ты сам, э, делишься своими какими-то идеями в соцсетях, в том же "Твиттере"? Или ты пока только собираешь информацию?

Слушай, подскажи, пожалуйста, как соцсети влияют на твой творческий процесс?
Очень сильно, потому что в соцсетях бесконечное вдохновение. То есть можно найти каких-то людей, которые тоже вот делают то же самое, что и ты. И, соответственно, посмотреть на их работы, вдохновиться, иногда разочароваться, то что у тебя они там хуже, допустим. Но всё-таки, э, чаще всего, если эт особенно особенно на это смотреть с такой стороны роста, то это помогает, так как с ними можно и обсудить как бы свой процесс. И иногда они дадут какие-то полезные советы.
Ох ты! М. Мгм. Ага, ага. Так, да, м, мгм. А вообще, вот т творческие люди, ты заметил, что, а, достаточно часто стали, э, можно сказать, делиться не то чтобы идеями, да, но как бы стали чаще обсуждать? Это уже не такая какая-то скрытая тема: "Нет, это моё творчество, я никому об этом не расскажу". А сейчас более такое community даже, да, появилось творческих людей, которые помогают друг другу даже развиваться.
Да, я заметил то, что я думаю, это вообще такой коллективный процесс, вот, становления соцсетей. То есть многие, как бы, люди, которые были в определённых сообществах, э, в раннем интернете, скажем так. М, они закрывались там как-то в себе, в на каких-то своих форумах и только там, соответственно, общались. То есть это связано не только, я думаю, с творчеством. Я думаю, это связано много с чем. То есть фанаты каких-то произведений или же там, э, кто-то, кто занимается какими-то ремёслами, кто-то, з кто занимается како какими-то хобби определёнными. Они все были вот в своих узких кругах. А сейчас сейчас прошла такая глобализация того, то, что все со всеми там общаются и более открытые, потому что соцсети, они, ну, объединяют людей, я думаю.
Мгм. Да, так было, мгм. Да, было такое, ага. То есть нету уже такой ревности каки к какому-то собственному даже проекту. Этот проект может, м, даже если он собственный, э, человек может его развить как раз таки, м, общаясь в соцсетях, и понять, какие ошибки или, э, в каком настро направлении ещё можно даже в собственном проекте двигаться.

Ну, наверное, да. То есть с каким-то человеком, с которым мне неприятно общаться, я вряд ли бы стал делать проект. Ну, единственное, наверно, когда я бы с сделал с таким человеком проект, это совсем в другом контексте. Если бы я там пошел на работу и меня разместили с таким человеком в команду. Тут бы у меня выбора не было.
Ага, да, понятно. <clears throat> Слушай, а вот эм, м, я хочу затронуть, э, немножко эмоциональную сторону. А когда ты, а, допустим, постишь, э, что-то о своём проекте, да, там, или ищешь какое-то вдохновение, и ты начинаешь, например, обсуждать другой проект, да, комментируя его. И у тебя бывает такое, что есть какие-то дизлайки, м. То есть ль или люди тебе пишут комментарии, которые, ну, то есть негативные, с скажем так, с твоей, э, точки зрения. Как ты на них реагируешь?
Ну вообще, конечно, бывает и негатив, но важно тут понимать то, что в "Твитере" дизлайков нет, потому что "Твитер"- такая соцсеть, их там не существует. Но комментарии пишут, комментарии пишут. А, и иногда вот был такой случай, когда я разработал проект, и он как бы людям понравился, но пользователям. А, п как бы разработчики посмотрели на это всё и сказали то, что: "Ну, он типа плохо написан". То есть там код как бы, который не может быть, а, э, расширен, как-то масштабирован, э, как-то, э, он не модульный. А я говорю: "Ну, как как бы, ну, какой бред". Э, я же, типа, всё работает. Вот там люди рады, пользователи рады. Э, и, как оказалось, они были правы. То есть я плохо воспринял критику, но потом, когда я начал, ам, пытаться сделать то, о чем они говорили, это было уже намного позже, там через несколько месяцев, я про их критику вспомнил и понял, что я там был неправ, потому что действительно, м м проект как-то расширять, изменять было, ну, невозможно с текущим состоянием кода.
Ага. <laughs> Так. Мгм. Ага. Ах, вот как. Да да, именно ага. Так. М. Слушай, а вот, э, ф м, тогда такой вопрос. Э, что для тебя в первую очередь, а, э, важно, э, в твоём творчестве: чтобы тебя оценили пользователи положительно или, допустим, оценка вот, э, других твоих коллег или кто-то, там, кто больше разбирается вот в в подобном творчестве, как у тебя?

Ну, вообще, у меня есть и мои посты. То есть я пишу, м, вот, в том числе на тему, которой я занимаюсь, а, потому что это всё-таки для меня так интересно. Это то, что, м, я делаю как бы и так. То есть я бы это делал, даже если бы не был, соответственно, каким-то таким человеком, который постит что-то. Я бы это и делал и для себя. Но так как я это делаю для себя, то есть как бы возможность еще и запостить результаты.
Мгм. Так. Слушай, а вот, эм, ты говорил про людей, которых ты ищешь где-то, чтобы пообщаться. А бывает такое, что тебя, наоборот, находят, вот, а, п просматривая твои посты, и, наоборот, с тобой хотят пообщаться? Первый шаг делает какой-то другой человек, и спрашивает у тя: "Слушай, а вот, э, классно у тебя тут получилось. Как ты это сделал там, давай обсудим?"- что-то такое? Может быть, даже совместные какие-то творческие проекты с кем-то другим делаешь?
Да, у меня такое иногда происходит, потому что всё-таки у меня аудитория не нулевая, так сказать, и я иногда попадаю в рекомендации, или меня репостит кто-то. И оттуда приходят вот люди. И, м, я могу с этими людьми пообщаться. То есть я вот еще не на том уровне, чтобы не общаться с людьми, которые ко мне приходят, да. <chuckles> А иногда с ними завязывается какой-то долгосрочное более общение. Но, а, очень редко происходят у нас всё-таки совместные какие-то проекты, потому что это всё-таки человек уже должен со мной стать каким-то больше знакомым, хотя бы, м. Ну и такое редко происходит. Это чаще происходит, если я с кем-то начинаю общаться.
Мгм. Ну, отлично как. <chuckles> Ага. М, да, да, верно. М. Мгм. А, и, э, когда ты начинаешь с кем-то общаться, ты можешь каким-то образом в смысле, тебе интересно сделать проект с этим человеком, а, потому что, ну, как бы ты и понял, что то, что он постит, подходит для твоего проекта, или каким образом у вас может там произойти корреляция?
Ну, вообще, э, это, как бы, где-то на подкорке сознания находится. Я на это не смотрю в первую очередь. Я смотрю сначала на то, что человек постит, как он пишет. После этого я пишу и пытаюсь с ним пообщаться хотя бы немного, чтобы понять, а, стиль общения у него нравится или там его какие-то мысли, идеи, или мы с ним совсем несовместимы. И только вот после того, как у нас произошел коннект, или он не произошел, а, то тогда, в принципе, всё заканчивается. Если он произошел, то, ам, я, соответственно, могу думать и о том, что с ним вместе такого поделать. Но дело в том, то что я такой человек, что я не буду там ради какой-то выгоды как бы с человеком общаться. То есть я общаюсь, только если мне нравится общаться.
Так. Да. Ага. То есть творчество это, всё-таки, а, выходит на первый план, э, в общении, вот в таком комьюнити, да? То есть ты не готов идти там на какие-то просто заработки, если у тебя нету творческого проекта, нет нету в вдохновения, допустим, с этим же человеком, которым ты общаешься, который, может быть, хочет сделать с тобой проект, но тебе он не подходит?